Mh-mh.
Quindi lui è sceso, questo russo, e ha dato il biglietto vista a lui, etto: "Ma dai tranquillo, se hai bisogno passa da me" e io "Quindi le ha dato il suo indirizzo?" E qua è stato lo sbaglio di questo russo. Hai capito? <laughs>
Esa lì è stata la svolta, il personaggio si è fatto si è fatto vivo, non era una persona così ordinaria, era un professionale. Ehm, professionista.
<chuckles> M sì, molto, sì, sì, uno veramente, mamma mia. E infatti lui va lì perché la ragazza è sparito. Ah, no! Poi, appare dopo che in ospedale l'hanno proprio fa cioè proprio, fatto del male troppo, eh.
Mh-mh. E qui, la colonna sonora com'era? Incalzante, in questi momenti? Uhm Okay. <chuckles>
Ah! Senza colonna sonora, infatti, 'sto film non vale niente. Però, non mi ricordo ovviamente la musica di chi c però perché 'sto film, è veramente guardi ma sai, quante volte l'ho guardato 'sto film? Quasi 20 volte. Mi son innamorato, eh.
Però aveva un ruolo preponderante. Okay. Mh, s davver sei capace di vedere un film 20 volte? Eh. Wow!
E sì, sì. Eh, perché lo guardo magari, 2 volte al mese, perché mi, mhmm quando lo cioè, quando guardo 'sto film m m mi fa m mi fa stare bene.
Mh-mh. Okay. Okay.
Hai capi sì, sì, ma è una roba pazzesca. Si chiama "The Equalizer", del 2014.
Mh. Mh-mh. Okay. Mh.
Se tu hai tempo, un giorno, guardalo.
E ti è mai capitato di scaricare poi le colonne sonore di un film? Sì?
Sì, sì, però l'ho fatto con un anime.
Mh? Ovvero?
Se tu ti ricordi, ehm, negli anni no '80, anni '90, c' era, "Ken il guerriero", "Ken Shiro", "Okuto no Ken", "Fist of North Estar".
Mh! "Ken Shiro", un anime giapponese, mh? Sì.
Giapponese! Questa colonna sonora ti tocca dentro.
Mh-mh.
Io l'ho scaricata, ovvio, ovvio che l'ho scaricata, ho messa anche sul cellulare.
M me la sai cantare? Mh. <chuckles> E beh, però non la traducevano all'italiano. Eh? No.
No, cantare esagerato. Perché perché è giapponese. <giggles> No, no, e poi, è più musica. E p uhm, c'è m è mu è musica di più che, magari, una canzone.
Anna

Okay, un po' biogra un po' biografico, mh?
Ehm, sì no, la storia è un po' realistica, perché 2 si innamorano così, poi purtroppo per motivi familiari, la ragazza deve partire, non so con i suoi, e lui rimane male; poi, uh, si tonno di uhm, allora e dopo anni, si beccheranno di nuovo, e poi l'amore è veramente rimasto. È un bel film, io non non lo ricordo bene, perché l'ho visto tipo 20 anni fa ehm, no scusa, ehm, tipo 15 anni fa.
Mh-mh. Okay, è già da un po' di tempo, e <inhales> e non sei riuscito a trovare altri film, storie d'amore, rom-com. Si chiamano uguali.
Magari! Io adoro i film romantici, magari!
Okay, okay. Mh-mh.
Infatti, devo studiare bene un po' di film romantici, perché mi mancano veramente, io voglio un po' staccarmi un po', vivere un po' un film romantico.
Mh-mh. E invece per quanto riguarda il genere horror, che che importanza ha la che importanza ha la colonna sonora? Che tipo di colonne sonore, sono più cantate, sono più suoni, rumori? Com'è, mh?
Ah! Il mio preferito. No, no, è la base. Perché alla fine, il film horror è solo colonna sonora. Solo! Una scena senza colonna sonora non ti spaventa, non ti farà paura.
È la base. Mh-mh. Ovvero solo sono meno i dialoghi, rispetto a quello che è la musica e il suono, mh? Mh.
Sì, sì. Certo, tu prova a guardare un film horror muto; non ti farà paura anche se la scena più spaventosa z cioè- cioè, proprio nel mondo, no, senza la colonna sonora non c'è horror. L'horror per me è la colonna sonora.
Okay. Urla, scricchiolii, fruscii, mhmm, ticchettii, tante tanti suoni, no, più che più che musica canzone, diciamo, ehm. <sucks teeth> Bene, bene, interessante. E allora, biso bisogna bisogna guar bisognerà guardarne un alcu
Sì, sì bravo. Sì giusto. Comunque comunque, ehm Sì, sì, comunque il mio gene preferito, a attualmente che sto guardando adesso è thriller.
Mh-mh.
Ehm, suspense, crime e ti posso suggerire, The Invisible Guest del 2016.